Aham, sim, exato. Ela só não ela só não era com aquele nome, tipo ah, Buffett, não minha tia Dineusa, ela ela era contratada ali, porque uma pessoa vai falando pra outra: "Ah, a Dineusa fez meu to meu bolo e ela que fez os salgadinhos". E aí quando contratavam ela para um evento grande, por exemplo, de igrejas assim, ela me pagava pra ajudar nela na cozinha, e eu amava, era meu trabalho dos sonhos. Então, de certa forma, quando eu saí, eu fiquei ainda trabalhando, sim, em trabalhos informais e foquei muito no no Buffett, né, ali, com a minha tia, fiquei trabalhando com ela.
Aham. <laughs> Aham. Uhum. Ah, que bacana. E e nesse foco ali, né, você vivenciando o dia a dia com ela, eh, ela preparando as comidas ali, pra para o pessoal, qual foi o prato que você fazer com ela, ali? Um prato assim que você lembra que te